Ya, denemedim vallahi, aslında, bunu, bu konuda haklısın. Yani, ben okulda mesela biraz üşüyorum aslında, okulun, eee, bilmiyorum, ısıtma sistemi falan bir şeyi yok galiba, genelde üşüyoruz biz sınıfta öğrencilerle, diğer öğrencilerle birlikte ama kütüphaneyi hiç denemedim. Yani, nasıl bir ortam olduğunu da bilmiyorum ama genelde, ev daha sıcak ve konforlu geldiği için aslında, evi deniyorum ama bu mat mantıklı geldi biraz. Yani, Noel'de açık mı, eee, okul bilmiyorum, kütüphanesi falan açık mı bilmiyorum ama onu bunu buna bir bakarım ben. Yani, iyi yattı, böyle, aklıma, doğru söylüyorsun. Yani, belki de o, uyku halini evde eee, evde o enerji düşük, yani, dışarıdasın nihayetinde ve uyuyamazsın, ya, orada, dediğin gibi, hani, çıkıp bir hava alayım, tekrar geleyim, bir, hani, odaklanayım falan noktası mantıklı çünkü evde, e, zaten dediğim gibi, işte, pijamalısın, e, biraz şey dışarı çıkmak zor gelir. Hadi o zaman kıvrılayım da uyuyayım, çok daha basit oluyor. Doğru söylüyorsun, ya.
Anladım. Evet, yani. Tabii. Aynen. Ya, tabii ki de enerjini korumak demek zaten her zaman, böyle hani, o tempoda olmak anlamına da gelmiyor. Bazen gerçekten tembellik yapmak istiyor olabilirsin yani. Tabii ki bunu günlerce, 1 hafta falan sürdürmek, senin için çok büyük bir, eee, kayıp olur ama, hani, en azından arada sırada bu tarz, böyle temponu da düşürüp, böyle, tamam bugün yataktan çıkmayacağım, yapabilirsin ya da evden çalışacağım ama, hani, sonuçta arada sırada mekân değiştirmek, yani, yoğun çalışacaksan tabii ki de yani, bazen gerçekten de zorlamak gerekebiliyor, yani üşenmeyip giyinmek. Belki o da motivasyon kaynağı olabilir senin için ama tabii, bunu bilinçli yaptığında, aslında, bambaşka bir hissiyata da geçebilirsin yani. Sonuçta, hani, zorlanmak da bazen keyif verebilir. Sonuçta bir başarı gelecek en sonunda ama tabii, kendine de bu süreçte tabii ki de i iyi ve anlayışlı davranman gerekiyor, kasmaman gerekiyor, strese sokmaman gerekiyor. Beyin bambaşka bir şekilde bunu algılayıp, iyice kendini kapatabilir çünkü. O zihinsel tükenmişlik, eee, r ş hissiyatı gerçekten, çünkü tehlikeli olabiliyor. O yüzden, sen biraz arada sırada kendine dur sinyalini de vermelisin tabii ki ama a bunu hissettiğin anda modunun düştüğünü mekân değiştirmek işe yarayacaktır yani. Bambaşka insanlarla, böyle, aynı ortamda s hava solumak bile seni seni farklı moda sokar yani.
Evet. Evet. Doğru. Evet. Doğ Doğru. Evet.